Ben çocuk sahibi olmak veya olmamakla alakalı, ııı, çok karışık düşünceler içerisindeyim. Emm, 30'lu yaşlarımdayım ve, ııı, etrafımdaki insanlar, ııı, birer birer çocuk sahibi olmaya başlıyor ve bu, beni inanılmaz endişelendiriyor. Kendimle ilgili sanki karar vermem gerekiyormuş bugün gibi hissediyorum.
Hı hı. Anladım. Bir çocuk sahibi olma düşüncen var ve bu konuda da kararsız olduğundan bahsettin. Çevrendeki insanların yavaş yavaş çocuk sahibi olduğunu söylüyorsun. Belki bu konuda, eee, sende kendi kendine soruyorsundur. "Ya acaba herkes çocuk sahibi oluyor, benim zamanım da geldi ve geçiyor mu? Olmalı mıyım? Ne zaman olmalıyım?" Eee, gayet normal anlaşılabilir bir durum. Özellikle de çevrendeki insanlar, ııı, bu gibi durumlara baş başladıysa. Peki, iii, bir ilişkide olduğunu varsayıyorum. İlişkin hakkında birazcık bilgi verebilir misin?
Evet. Hı hı. Tabii. Yani, 2 senedir 2-3 senedir biz evliyiz, tam tarihini hatırlamıyorum ama, ııı, bir yaklaşık 9-10 senedir eşimle tanışıyoruz. O anlamda ilişkimizde aslında a on yani ondan emin olduğum bir noktadayım. Aslında biraz da, aaa, çocuk sahibi olmaya yakın olma kısmı bu yüzden var ama <tsk> hayatımı da yaşamak istiyorum. Aaa, yani, bu sosyal medyada aslında bir şeylerin paylaşılmasının artmasıyla insanlar çok fazla şey paylaşmaya başladı. Yok pozitif doğum hikâyem, yok negatif doğum hikâyem, çocuk sahibi olun çünkü, olmayın çünkü. Yani, kafam o kadar bulanık ki sanki iş bende şey ağır basıyor bu izlediğim videolar neticesinde çocuk sahibi olursam hayatı kaçıracağım, aaa, noktası çok ağır basıyor ve bu yüzden de, eee, emin olamıyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, bu konuda kafanın karışmasını net bir şekilde anlayabiliyorum ve gayet normal. Özellikle sosyal medya kullanımı bu kadar yaygınken, eee, karşına birçok kaynak çıkabiliyor. E, dediğin gibi bazı insanlar, işte, çocuk sahibi olmanın, eee, ne kadar hayatı engelleyen bir şey olduğundan bahsetse de bazı insanlar da belki de çocuk sahibi olmamanın hayatı anlamsız kıldığına dair, eee, içerikler üretiyor. Aslında her ikisi de değil, yani, her iki taraf da senin de bildiğin üzere birazcık izleyici toplayabilmek için, eee, gerçeklikten sapıtılmış, eee, öneriler. Dolayısıyla bu n bu noktada asıl senin ne istediğin önemli. Yani, çocuk sahibi, iii, olduğun takdirde de gayet hayatı, eee, yaşayabilirsin. Ziyaret etmen gereken yerler varsa edebilirsin, tatile çıkabilirsin ya da çocuk sahibi olmak istemediğin senaryoda da hayatın anlamını farklı bir şekilde de bulabilirsin. Dolayısıyla burada asıl önemli olan senin ne istediğin ve partnerinin ne istediği.
Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru, evet. Hı hı. Evet. Iıı, yani, partnerimin ne istediğiyle bittiği için cümle şu partnerimden başlamak istedim öncelikle. Eee, geçen gün eşim şey diyor; "Yani, çocuk sahibi olalım bir gün ama önce, işte, ııı, Filipinler'e gidelim, Amerika'ya gidelim." Böyle uzak uzak, aaa, tatil, eee, rotaları sayıyor bana. Dedim ki "Yani, hani, sonuçta bu ya bu tarz yerlere gitmek için bir ekonomiye ya da bir vizeye ihtiyacımız olabilir, bazı yı yıllık izine ihtiyacımız olabilir vs. Hani, bütün bunları beklersek, yani, nasıl olacak?" Diyor ki "Evimizi büyütelim öyle olsun." Eee, ne yapalım, şimdi evimizi büyüttükten sonra sonuçta kimsenin de bu arada alnında yazmıyor, çocuk sahibi olamayabiliriz de, yani, bir sağlık problemimiz de olabilir. Ne yapacağız o zaman? 3 oda evde? <chuckles> Yani, o, öyle düşünüyor, her şeyi tamam yapmamız gerekiyormuş gibi düşünüyor. O yüzden, ııı, o da aslında ilişki anlamında güven veriyor ama bu tarz düşünmesi beni biraz korkutuyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Eee, seni çok iyi anlayabiliyorum ve eşin de tabii ki de bazı şeyleri gerçekleştirdikten sonra çocuk yapmaya daha sıcak bakıyor gibi. Eee, bu konuda da şuraya tekrardan geliyoruz, hani, çocuk yapmanın sonrasında bu gibi etkinlikleri yapmanın önünün kesileceği gibi bir düşünce var. Bununla beraber aslında, eee, çocuk yapmak tabii ki de, iii, finansal kaygıları da doğuruyor, işte, daha büyük bir eve çıkmak belki de çocuk için, eee, çocuğun getireceği masraflar olabilir ya da finansal anlamda belirli bir seviyeye geldikten sonra bir çocuk sahibi olmak önemli olabiliyor. Bu noktada şunu sormam gerekiyor, sizin ekonomik anlamdaki durumunuz, gücünüz nasıl?
Evet. Evet. Evet. Eee, bu da diğer bir konumuz aslında, konuştuğumuz. Eee, çünkü ben çalışmıyorum ve eşim çalışıyor şu an. O yüzden o ekonomik olarak bütün aslında yükü omuzlamış gibi hissediyor. Yani, bunu çok hissediyor, emm, aslında s yani, ben çalışıyor olsaydım da işe gidecekti. Çok bir şey fark etmiyor o anlamda belki ama, eee, psikolojik olarak çok hissediyor. O yüzden, ııı, hep, böyle, "Daha iyi bir ekonomik, eee, seviyeye sahip olalım. Eee, o zaman çocuk sahibi olalım." şeklinde bir düşüncesi var. Yani, birazcık daha sanırım ağırlığını hissediyor eko ekonomik olarak bana göre. Ben de şöyle düşünüyorum, yani, burada devletin bir yardımı var, eee, ve aylık olarak ödediği miktar, bence, hatırı sayılır bir miktar. Yani, çocuğun masraflarını zannediyorum, üniversite bitene kadar her ay belli bir ödeme yapıyor. A, bu çok kıymetli. Aaa, o yüzden benim için ekonomik olarak beni endişelenecek bir durum yok. Yani, şey diyorum, "Rızkıyla gelir." hani, öyle bir söz vardır ya ama o aynı şekilde düşünmüyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Bu konuda bir ayrışma olduğunu görebiliyorum. Aslında sen, eee, birazcık daha çocuğun rızkıyla geleceğini söylüyorsun, buna inanıyorsun ama, eee, eşin birazcık daha ekonomik olarak kaygı yaşıyor ve şu anki tek gelir, eee, kaynağı eşin olduğu için büyük ihtimalle omuzlarında çok büyük bir yük hissediyordur ve belki ekonomik olarak, eee, birazcık daha rahatladıktan sonra bir çocuk sahibi olma durumu onu daha, ııı, omuzlarındaki yükü azaltan bir durumdur. Peki, ekonomik olarak durumunuzun ileride değişme imkânı var mı? Yani, senin iş bulma gibi.
Evet. Evet, maalesef. Hı hı. Aaa, yani, dilerim bunu. Eee, çünkü eğer iş bulursam ve, ımm Deneme süresini tamamladıktan sonra, eee, çocuk sahibi olma kararı verip, eee, eğer anne olursam, eee, burada devletin sağladığı da inanılmaz imkânla va imkânlar var. Hem maaşımın büyük bir kısmını, ııı, alıp hem izin kullanabiliyor olacağım. Yani, bunu bence herkes diler. Hatta etrafımda bu şekilde planlı bir şekilde çocuk sahibi olan arkadaşlarım var. Önce işe girdiler, eee, sonra deneme süresini geçtiler ve sonra çocuk sahibi oldu, işte, o, ııı, haktan yararlanabilmek için, eee, önemli. Yani, eğer benim de böyle bir imkânım olursa tabii ki dilerim ama, yani, bunu da beklemek istediğim, yani, şöyle, tabii ki hemen çocuk sahibi olma gibi bir düşüncem yok. Ben de, ııı, sohbetin başında söylediğim gibi kararsızım ama ya bu tarz maddi şeyleri beklemek de sanki, böyle, o duyguyu, aaa, birazcık grileştiriyormuş gibi geliyor. Yani, bu kadar maddi ve ya m para anlamında maddi değil de bu kadar maddi bir duygu olmaması gerekiyormuş gibi hissediyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Bu konuda haklısın. Evet, çocuk sahibi olma durumu oldukça manevi bir durum. Eee, tabii ki, eee, maddi durumunuz çok uygun değilken bir çocuk sahibi olmanız her şeyin çok kötü gideceği ve mutsuz olacağınız anlamına gelmiyor. Burada sadece i insan olunduğu için bazı, eee, tedirginlikler, kaygılar var aslında. Peki, bu noktada bir soru daha sormak istiyorum. Oldu ki bir çocuk sahibi oldunuz ailenizden, çevredeki d dostlardan, eee, yardım, destek talep etme durumunuz var mı?
Evet. Tabii. Evet, bu da diğer bir zor konumuz. Çünkü yu eee, yurt dışında yaşıyoruz ve etrafımızda kimse yok, ımm, ve şu an, ııı, ailemize Türkiye'den bir, eee, kardeşimin, eee, bebeği doğacak ve onunla ilgileniyor olacaklar. Hani, aslında bölünüyor da olacaklar. Eee, yani, şanslıyım ki benim ailemin vize problemi yok, ımm, ama eşimin ailesinin var. Yani, tabii ki onların yanındaymış gibi rahat olmaz bence. Eee, o yüzden hatta şeyi de düşündük, acaba böyle bir şey yaparsak günün birinde, böyle, geleceğe dair konuşmalar yaparken, hani, oradan acaba ev mi kiralasak, ev mi satın alsak şeklinde. Iıı, çünkü zor bence. Aslında bu sosyal medyadan bahsetmiştim. Bu videoların içerisinde bu tarz içerikler de oluyor, işte, yalnız çocuk büyütmek şeklinde, desteksiz çocuk büyütmek şeklinde. Bir de burada, şu an yaşadığım coğrafyada insanın emeğinin değeri çok büyük ve dolayısıyla bir yardımcı abla tutmak, oyun ablası tutmak da, ımm, inanılmaz maliyetli bir şey. Dolayısıyla ihale bana kalacak gibi duruyor. Beni düşündüren, eee, en büyük noktalardan birisi de bu yani. Çünkü etrafta bir, eee, anneanne, babaanne olmayacağı için, yani, gece dışarı hiç çıkamıyor olmak, mesela, çok korkunç hissettiriyor beni.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm, anlayabiliyorum. Böyle de bir durum söz konusu, yani, aileden destek alamayacaksınız çünkü farklı ülkede yaşıyorsunuz. Eee, tabii, çocuk sahip olma gibi durumlarda genelde, işte, dedenin, anneannenin olması, eee, çoğu zaman sizin birlikte vakit geçirmek istediğiniz zamanlarda da size ekstra bir kapı açabiliyor ama bu durum olmadığı zaman gözünüze belki de daha da büyüyebilir bu durum. Hatta, eee, Türkiye'de ev kiralamayı bile düşünmüşsünüz. Eee, bu konuda değerlendiriyorsunuz bunu da. Eee, bununla beraber şunu sormak istiyorum ben. Eee, gerçekten çocuk yapmayı düşündüğünüz zaman şu anki şartlarda, iii, bir tarafa, işte, iyi yanlarını, hoşunuza gidebilecek yanlarını, bir tarafa da negatif yanları yazsanız eşinle beraber, bu konuda bir önünüze tablo çıksa sence karar vermenize yardımcı olabilir mi?
Kesinlikle. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, aslında olabilir. Eee, bu çok güzel. Eee, bunu yapmadık hiç. Eee, yakın zamanda bir teklif edeceğim ya eşime çünkü şeyi ben de merak ediyorum, ne çıkacak o tabloda diye. Eee, bir de şöyle bir faktör var, bu da aslında biraz insanı geri itiyor. Ülke değiştirdiğimiz için, işte, tekrar ehliyet alıyoruz, işte, dil öğreniyoruz. Aslında, hani, belki 30'larımızın sonundayız ama sanki 20'lerimin sonundaymış gibi bir hayat yaşıyorum ben. Yani, her göç eden öyle oluyor. O da aslında insanı bayağı geri eee, ye çekiyor bence.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı, e, tabii bu da önemli bir nokta senin de bahsettiğin gibi. Yeni bir ülkeye gitmek, oraya alışmak zaten bambaşka bir durumken, eee, bir de ortaya, eee, çocuk dünyaya çocuk getirmek. Sonuçta o çocuğa da eğitimi sizin vermeniz lazım ve bunu bilmediğiniz topraklarda nispeten yapmanız gerekiyor. Bu da başlı başına işleri daha da karıştıran bi durum. Ama bunu da zaten sen göz önünden geçirmişsin, eee, daha öncesinde. Eee, aslında bu konuda gerçekten, eee, karar verme aşamasında derinlemesine düşünmeniz gerçekten de, eee, ileride gayet iyi bir ebeveyn olacağınızı gösteriyor. Çünkü, eee, hani, bu konudaki durumları, iyi yanları, kötü yanları derinlemesine düşünüyorsunuz. Olabilecek durumları, eee, çocuğun için de tabii ki olabilecek en iyi ortamı, eee, sağlamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bazen de bu konuda, eee, içgüdülere güvenmek iyi de olabiliyor. Hani, içgüdülerinizi dinlemenizi de öneririm.
Kesinlikle. Tabii, he he. Teşekkür ederim. Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle, eee, bu tavsiye çok değerli. <chuckles> Eee, biz biraz çok fazla realistik bakıyoruz galiba bu olaya, aaa, onu fark ettim anlatırken. Bütün, ımm, şartların, ı olumlu olması gerekiyormuş gibi. Eee, aynı zamanda şey de çok değerliydi. O artı ve eksi yanlarını yazarak tartmak, aaa, bunları, ııı, kesinlikle göz önünde bulunduracağım. Aaa, çok teşekkür ederim tavsiyelerin ve sohbetin için.
Hı hı. Evet. Hı hı. Rica ederim, işine yaramasına sevindim, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.